حلو أوي، طب م مثلًا أنت شايفة <chuckles> أو حصل مَوقف مثلًا قبل كده، إن أنتِ بعتتِ الصور لحد، وقال لِك إيه ده؟ أنتِ تصويرك وِحش أوي، أنتِ مطلعاني تخينة، أنتِ جايباني من الزاوية اللي شكلي فيها وِحش بقى. و وحسستِك إن أنتِ يعني أنتِ اللي مض يعني بوّظتِ كلّ حاجة في الصور؟
ياه، بتحصل كتير أوي، بس بجد أنا عادي، يعني أنا مثلًا لو حد قعد يعلّق كده على الصور بطريقة معينة، مثلًا تقعد تقول لي أنا أنتِ مطلّعاني تخينة، ما أعرفش ايه. فاقول لها: "لأ مش أنا اللي مطلعاكِ، هي الصورة جاية كده أنا مالي؟ وأنا عملت إيه؟ هي دي الصورة وده شكلِك وده اللي أنا مالي طيب؟" فاللي هو إيه
إمم. <laughs> حضرتِك روحي بُصّي في المراية طيب.

حلو أوي، ومثلًا برضه بتقعدي بقى تنزّلي ال الصور على الإنستجرام بقى وتعملي mention وكده بحيث اللي هو إيه، "يالّا أنا نزلت لكم الصورة بقى، واعملوا كومنتات."، وكده والّا ما بتحبيش تنزلي صور على الإنستجرام أو السوشيال ميديا؟
بصراحة على حسب شكلي في الصورة عامل إزاي يعني أنا لو شكلي حلو في صورة معينة وعايزة أنزّلها. <laughs> ب آه <laughs> باتغاضى كلّ اللي معايا في الصورة، المهم شكلي حلو اروح جاية منزّلة الصورة. فاللي هو خلاص لو أنا حاسة إن أنا شكلي حلو أوي في الصورة دي، اللي هو هانزّلها عادي مش هيفرق معايا، وأعمل لهم mention ولو ما عملوهاش reshare ها هاتخانق معاهم، عشان اللي هو إيه، "هو أنا منزّلة لكم story وانتم ما بتعملوهاش ما اعرفش إيه؟"، فيقعدوا يقولوا لي مثلًا: "طب ما إحنا شكلنا وحش في الصورة."، "لأ شكلكم حلو و جميل."، وأقعد أقنعهم إن شكلهم حلو في الصورة، فيروحوا جايين منزّلينها عندهم هم كمان.
آه أنتِ منهم؟ <laughs> أنتِ منهم؟ أيوه. أيوه.